อื้อฮือ
เออ บางทีเราทิ้งบุหรี่ไว้ที่บ้านเขา เงี้ย ก็อยู่ ด อยู่อย่างงั้นน่ะ <chuckles> จนบุหรี่มันดูดไม่ได้อะ <chuckles>
อ๋อ <laughs> เออ ใช่ ๆ พอมันนาน ๆ ไปมันก็แบบไอ้นี่แล้ว ฤทธิ์ยามันก็ไม่ บุหรี่มันไม่น่าดูดแล้ว กลิ่นมันเริ่มไม่ใช่แล้ว <chuckles>
มันเปิด มันแบบเปิดซองแล้ว นึกออกเปล่า? เออ เออ เออ ใช่ ก็แบบว่า เออ เราก็งงอะ แต่ว่า อืม มัน มัน มันหลายอย่างอะ มัน <tsk> มันพูดยากอะเนาะ ที่ว่า อืม
ครับ
ในสังคมอะ มัน มันยากจริง ๆ อะ
<chuckles>
อืม มัน มัน มัน เพราะว่าแบบ
แต่พูดถึง บ บุ บุหรี่มันเป็นสารเสพติด ไง <laughs>
เออ เพราะว่า pod อะมัน มันเข้าถึงเด็กง่ายเกินไปแบบว่า ง่ายแบบว่า น มัน มันน่ากลัว มัน น ง่ายจนที่ว่าแบบว่า
เออ อันนี้จริง อันนี้จริง
เราเป็นคนสูบอะ เออ ระ เราเห็นคุณค่าของเขา เรารู้ อะไรเงี้ย มันง่ายจนเป็นอันตรายที่แบบว่า โอ้โฮ! น่ากลัวแบบร้ายแรงเลยอะ แล้วแบบว่า อ อะฮะ มันมี
อืม ไม่ แล้วสมัยนี้ pod มันแบบมันมีรสชาติแบบหวานก็มี อะไรอย่างเงี้ย แบบ mint ก็มี มันทำให้เด็กแบบสูบง่ายขึ้น อะไรอย่างเงี้ย มันดูดง่ายจริง ๆ นะไอ้พวกนั้นน่ะ
เออ มันมี มันแบบว่า เอ่อ มันมีแบบว่าให้ไปเพิ่มอะ ไป ไปเติมอะ มันเหมือนว่า เขาใส่สารใส่นู่นไป อะไรเงี้ย เหมือนให้เด็กติดอะ แต่ว่ามันเป็นสาร <tsk> สัน สารเสพติดอะ นึกออกไหม? เออ ที่มัน มันลดต้นทุนน่ะ แล้วก็แบบว่า เฮ้ย! มันอัน มันอันตรายจนว่าเทคโนโลยีบางอย่างมันก็ต้อง มันไม่ได้ต้องถูกกำจัด มันต้องถูกจำกัดห้ามเข้าในบางประเทศอะ <chuckles> ห้ามเข้าจริง ๆ อะ
อือ ๆ ๆ เออ ใช่ ๆ ใช่ครับ เออ เออ ก็อย่าง อย่างว่าของไทยมันยังมีไอ้นี่เลย pod แบบ pod ที่แบบผสมกัญชาเข้าไปด้วยอีก อะไรอย่างเงี้ย แล้วเด็กมันหาซื้อง่าย ๆ ด้วยนะ มัน มันควรจะทลายทิ้งจริง ๆ แหละ อันเนี้ยคือมันเกินไปแล้ว แบบพอ พ พอ พอเขาไม่ควบคุม ใช่เปล่า แล้วเยาวชนมันไปติดอะ อันเนี้ยมันเป็นปัญหาพื้นฐานของสังคมแล้วนะ เริ่มจะแบบเริ่มจะลามไปทั่วแล้วนะ อะฮะ
เออ ๆ เออ นะ อา ใช่ โอ้โฮ! มันเป็นปัญหาที่แบบว่าเราเห็นแล้วยังงงเลยอะ เราขับรถอยู่ ใช่เปล่า แล้วเห็นเด็ก พี่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหม แล้วเห็นเด็กนั่งหลังสองแถวอะ เด็กต่างจังหวัดมันก็จะนั่งอยู่ตรงพื้น ไรอย่างเงี้ย พืนตน ในสองแถวอะเวลาทาง เวลาเต็มอะ ก็นั่งดูด pod แบบว่า เฮ้ย! อ บ ตัวมันเล็กอะ! เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ อ มัธยม หรือว่าอยู่ประถม ไรเงี้ย แต่ว่าตัวเล็กอะ แล้วแบบว่า เฮ้ย! งงเลยอะ แล้วก็ แบบ <tsk> คนเดี๋ยวเนี้ยเขาไม่กล้าพูด มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนไง เดี๋ยวเนี้ยกลัวเด็กมาทำร้าย แล้วไม่รู้ว่าเด็กมีอาวุธหรือเปล่า เพราะว่าเด็ก โอ้โฮ! มัน มันรุนแรงไปเกินน่ะ ไปเกินจนที่ว่าเราไม่อยากจะไปเสี่ยงอะ
อา ครับ อือ อือ โอ้โฮ! <chuckles> <chuckles> อือ ๆ เออ ใช่ ๆ ไม่คุ้มอะ คือเตือนทีหนึ่ง ถ้าเกิดเด็กมันแบบเด็กมัน มันไม่ปกติจะทำยังไง? <chuckles>
เออ จ้วงก็ตายแล้ว เออ

เออ มันแบบน่ากลัวจริง ๆ
<tsk> มันแบบว่ามัน เออ มัน มัน ส มัน <tsk> มันเหมือนว่า ถ้าเรายังไม่พร้อมรับอะไรสักอย่าง เราก็ต้องบล็อกไปก่อน เหมือนเราปิดไว้ก่อนน่ะ เปิด เปิดแค่บางส่วน อะไรเงี้ย มันเหมือนว่า ที่มัน เหมือนเมื่อก่อนอะมันมี ฉ 18+ ในทีวีอะ เออ ห้ามดู แล้วเหมือนว่า มันจะมีเสียงก่อนไง ถ้ารายการนั้นเปิดอยู่อะ แล้วพ่อแม่เราได้ยินอะ เขาก็จะเดินมา อะไรอย่างเงี้ย เออ คือง่าย ๆ เลยก็ได้นะ ไม่ ไม่ควรให้เด็กสมัครอีเมลได้
<chuckles> เออ ครับ เออ ๆ อือ เออ อืม ๆ ๆ อ๋อ
อายุไม่ถึงอะ ไม่มีบัตรประชาชนอะ อ ไม่ ไม่ควรให้สมัครอีเมลได้ แล้วทีเนี้ยเขาก็ต้องใช้ยูสเซอร์ของพ่อแม่อะ เหมือนว่าเป็นยูสเซอร์เสริม อะไรเงี้ย ในการ login เวลาดูอะไรสักอย่างหนึ่งอะ
เออ อ๋อ <tsk> แต่ แต่น แต่เดี๋ยวนี้มัน <tsk> มันยากตรงที่ว่า เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มันดันไปผูกกับเบอร์มือถือไง แล้วเด็กทุกคนน่ะก็จะมีมือ ถ เบอร์มือถืออยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย พอสมัครอะไรมันก็เลยทำได้ง่ายหมด เพราะว่ามันผูกกับเบอร์มือถือเท่านั้น
อะฮะ อ๋อ อือฮึ อืม ไม่ เออ มันก็ยาก
เออ สั่งของออนไลน์ อย่างเงี้ย หลัก ๆ ก็ผูกกับเบอร์มือถือไว้ก่อน อย่างเงี้ย แล้วอีเมลก็มาผูกกับเบอร์มือถือเป็นต้นขั้ว แล้วเด็กทุกคนต้องมีมือถือ ต้องมีเบอร์มือถืออยู่ แล้ว ก็เลยห้ามยากอะ
เออ อะฮะ เออ มันต้องมีอยู่แล้วอะ มันต้องจำกัดไปหมดเลยอะ คือมี มีข้อแม้มาหมดเลยอะ มัน มัน มันจะกลาย มันเหมือนว่า จำกัดตั้งแต่ต้นตออะ แล้วทีเนี้ยมัน มันจะง่ายไปเลยอะ อืม
เออ อ๋อ ถ้า ถ้ามีอีกวิธีหนึ่ง ถ้าจะจำกัดอย่างงี้ได้จริง ๆ อะ ก็คือรัฐบาลต้องทำ Single Gateway จริง ๆ นั่นแหละ <chuckles>
เออ ง่าย ๆ
ถ้ารัฐบาลเขา Single Gateway อะ อันเนี้ย อันเนี้ยเขาจะกุมทุกอย่างไว้ในมือแล้ว <chuckles>
อันนี้ก็ไม่ดีแล้ว เออ จริง ๆ ไม่ คือเหมือนว่า ถ้า
<chuckles> แต่มันจะ ก็ข้อเสียเกินไปอะ
อะฮะ ถ้ามัน เขาจำกัดแค่บางอย่างอะ เหมือนว่า ถ้าอายุเท่าเนี้ยคือได้ซิมไป เหมือนมีซิมเป็นของตัวเอง นึกออกไหม? เสร็จแล้วอะ ไอ้ซิมนั้นน่ะผูกกับบัตรประชาชน แล้วบัตรประชาชนก็ไม่ถึง 18 แล้วเหมือนก็มีทำการข้อตกลงกับ Gmail หรือว่า ตามอะไรต่าง ๆ ที่มันเข้ามาในประเทศไทยอะ เพราะมันต้องผ่านอยู่แล้ว มันต้องผ่านด่านอยู่แล้ว มันเหมือนด่านตรวจอะ เออ ก็แค่ทำไว้ตรงนั้นน่ะ เออ ว่า สะ ว่าสมัครเมลไม่ได้ ก็คือมันก็จบแล้วไง มันแบบว่า ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายขนาดนั้นหรอก แค่ว่า มันครั้งแรกอะ เออ แค่ครั้งแรกอะ แล้วพอพูดเรื่อง ไอ้เนี่ย ไอ้สั่งของออนไลน์อะ
<chuckles> อืม อา ครับ อืม อือ อืม เออ ๆ ๆ ๆ อืม เออ ก็ต้องเพิ่ม อืม ๆ ๆ

อ๋อ สูบบุหรี่ธรรมดาครับ ตอนแรกอะ เอ่อ ใช่ ตอนแรกอะมีโอกาสลอง แล้วทีเนี้ยมันมี คือว่ามัน เราไม่แน่ใจเรื่อง <tsk> โทษเขาอะว่า
บุหรี่แบบเป็นมวน ๆ ธรรมดาเลยใช่ไหม? เออ
คือ คือตอนที่สูบบุหรี่อะรู้แล้วว่า จะเป็นมะเร็ง นึกออกไหม เออ อันนั้นอะยอมรับแล้ว ยอมรับ รับได้ แต่ว่า pod อะ มัน เห็นมันมีคลิป มีอะไรเงี้ย ที่ ที่แบบว่าไม่ได้ตายอะ แต่ว่าที่ บ้าน ต้อง ให้ ให้เครื่องช่วยหายใจอยู่อย่างงั้นน่ะ คือแบบว่าตายก็ตายไม่ได้อะ นึกออกไหม? เออ มันเป็นภาระอะ เอ่อ ก็เลยแบบว่า เออ ไม่ ไม่ ไม่อยากสูบ แต่ว่าที่ตอนเนี้ย คือเลิก เลิกไปหลายรอบแล้ว แต่ว่าตอนเนี้ยด้วย เรื่อง เอ่อ สุขภาพจิตอะ ก็เลยต้องสูบประคองไว้ ไม่ ไม่ ไม่ให้อารมณ์มันดิ่ง อะไรเงี้ย เหมือนหาอะไรยึด ยึดเหนี่ยวไว้เฉย ๆ
เออ อ้าว เออ อ๋อ เออ ๆ เหมือนเคยเห็นอยู่ เคยเห็นอยู่ เออ <chuckles> อ๋อ อืม เออ มันก็จริงนะผมว่า <chuckles> บางทีบุหรี่บางทีมันติดแล้ว แล้วพอสูบ ตอนที่สูบอะมันโล่งจริง ๆ นะ อะไรอย่างเงี้ย มันช่วยได้ นะ <chuckles> เกี่ยวกับเรื่องแบบทั้งจิตใจ ทั้งอะไรอย่างเงี้ย อย่างผมอะเมื่อก่อนที่ดูดบุหรี่อะ ก็คือพอเราทำงานเครียด ๆ อะ พอถึงเวลามันก็แบบ <tsk> เพราะเอา ตอนออกไปสูบบุหรี่มันเหมือนมัน มันหายเครียดดี มันโล่งไปสักพักหนึ่ง แล้วค่อยมา กลับมา เออ
อืม อา ๆ อือฮึ อะฮะ สักหน่อย เออ มันเหมือนว่า อือ มัน มันเหมือนว่า เราหาข้ออ้างเว้นจังหวะตรงนั้นได้ด้วยแหละ "เออ ผมขอออกไปสูบบุหรี่หน่อยครับ" อือ
<coughs> เออ ๆ เออ แล้วพอมันสูบมันก็ช่วยได้จริง ๆ มันแบบมัน มัน มันคลายเครียดได้ระดับหนึ่งเลยนะ อะไรอย่างเงี้ย อือ มันโล่งอะ เพราะตอนสูบมันโล่ง จริง ๆ นะ เออ
อะฮะ อา